हेलो। हेलो, हाँ जी। अ, ख़ाने की बात करें तो ख़ाने में तो बहुत सारी चीज़ें सबको पसंद होती हैं। लेकिन, एक टेस्ट होता है ना कि हाँ बचपन का टेस्ट बचपन में हम लोग क्या-क्या चीज़ें ख़ाते थे, प्रेज़ेंट टाइम में कौन-सी चीज़ें ख़ाते हैं। तो हर एक चीज़ का अ, कहीं पे वीकेंड्स पे जाते हैं तो क्या कौन-कौन-सी चीज़ें खाते हैं। तो हर एक चीज़ का स्वाद और टेस्ट अलग होता है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना अ, चाहती हूँ कि आपका फ़ेवरेट फूड कौन-सा है और उस कौन-सी चीज़ें याद दिलाती हैं उम, किस टाइम का मतलब आपने वो ख़ाना ख़ाया जो आपका फ़ेवरेट हो चुका, जो अभी तक आपको याद आता हो? जी।
जी। हाँ, हाँ। जी। सही बात। जी। बिल्कुल देखिए, और ख़ाने की बात चलती है तो कहते हैं ना कि एक अजीब-सी देखिए मुस्कान चेहरे पे आ जाती है और ख़ुशी-सी महसूस मैं करता हूँ क्योंकि बड़ा फ़ूडी किस्म का व्यक्ति हूँ मैं और बड़ा अच्छा लगता है देखिए मुझको ख़ाना ख़ाना और नए-नए तरह के ख़ाना ख़ास तौर पर ट्राई करना। चाहे स्ट्रीट फूड की आप बात करें या कोई भी कुज़ीन ट्राई करना मुझे सारे ही ख़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। और यही होता है कि कई बार मेरी ख़ाने की ख़ोज मुझको कई जगहों पर ले जाती है, नई-नई जगहों पे ले जाती है। मैं देखिए, अ, मुझे तो यात्रा का भी शौक है। और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे कुछ ऐसा यूनिक चीज़ ज़रूर ख़ाने की कोशिश करता हूँ जो कि और कहीं नहीं मिलती है। और इससे आपके अनुभव देख के बढ़ते हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ होती है आपके पास बताने के लिए और स्वादिष्ट ख़ाना आपको मिल जाए इससे बढ़के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जी।
हाँ जी। अच्छा जी।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 हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, यही सब आप ज उम, देखने हैं देखते हैं कि मतलब ख़ाने में अ, ये बताइए कि जैसे हम लोग ट्रैवल पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रसादी वग़ैरह और ट्रैवल अगर कहीं माता रानी के दर्शन करने गए तो वहाँ पे प्रसादी वग़ैरह और हर एक चीज़ का अ, स्वाद अलग होता है। तो कहीं पर कोई ऐसा तीर्थ स्थल गए हैं आप अ, जिसकी प्रसादी आपको आज तक याद रही हो, ऐसा कुछ?
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल अ, बड़ा अच्छा अनुभव रहा था और देखिए, पहली बार अपने घर से अ, सामूहिक तौर पे मतलब बहुत सारे लोग मेरे घर से गए थे। वैष्णो देवी, आपने सुना होगा वैष्णो देवी के दर्शन हम करने गए थे। और एक तो देखिए इतनी लंबी चढ़ाई होती है कि इंसान थक भी जाता है। तो वहाँ पे आपको बड़ा स्वादिष्ट ख़ाना और कहते हैं ना कि पौष्टिक ख़ाना ख़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे ये लगता है कि देखिए किसी भी आप धार्मिक जगह पे जाते हैं ना तो आपको ख़ाना बड़ा अच्छा मिलता है वहाँ पे। और वैष्णो देवी के लिए तो ख़ास तौर पे इ जो पहली बार तो मैं चौंक गया कि भई बिना प्याज़ और बिना लहसुन के यहाँ पे ख़ाना मिल रहा है पता नहीं कैसे स्वाद होगा। पहले तो मेरे मन में यही धारणा आई क्योंकि जनरली हम लोग नहीं मतलब ऐसा अज़्यूम कर पाते हैं। हमारे घर में तो हमेशा प्याज़-लहसुन ही बनता है। जी, तो हमेशा जब बिना प्याज़-लहसुन का ही ख़ाना बनता है घर में तो वहाँ पे जाके एक मेरे लिए बड़ा अनोखी चीज़ थी और जब मैंने ख़ाया जब ट्राई किया, तो बड़ा मुझको अच्छा लगा और बड़ा पसंद आया कि यार इस प्रकार से भी हो सकता है ख़ाना कि बिना लहसुन-प्याज़ के बन सक
हाँ जी। जी। जी। जी, जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है, हाँ। हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ जी। <chuckles> हाँ, नॉर नॉर्मल हाँ। नॉर्मल में ऐसा ही होता है। जी। जी। जी। ओके <chuckles> जी ज़रूर। <chuckles> तो ऐसा होता है कि हाँ अ आप लोग तीर्थ स्थलों पे जाते हैं हम लोग तो काफ़ी चीज़ें बदलाव आ जाती हैं, होता है कि हाँ 1 महीने तक लहसुन-प्याज़ नहीं खाते हैं। घर में नहीं बनता है क्योंकि वो माता रानी के तीर्थ स्थलों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अ, ब बताती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें बताएँगे जो अभी तक आपको याद आती हो जैसे वो टिफ़िन में मैगी सूखी हुई, हम लोग टिफ़िन ले जाते थे, तो उसका टेस्ट और अभी का टेस्ट ऐसा नहीं मिल पाता, तो उसमें कुछ रिलेटेड?
हाँ। जी। सही बात है। हाँ, हाँ बिल्क हाँ, हाँ, बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मुझे लगता है कि खाने की अगर आप बात करें तो जो सबसे अच्छी मेमोरीज़ हमारी होती है वो हमारे बचपन की होती है। और बचपन में भी जो स्कूल के दिनों में जैसा आपने बताया कि भई जो हम लोग लंच लेके जाते थे, टिफिन लेके जाते थे उसका तो कह सकते हैं ना कि कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं आप। और वाकई में देखिए वो स्वाद बड़ा याद आता है। चाहे आपने देखिए मैगी की बात की कि भई अ, सुबह से द अ आप लेके आए हुए हैं और उम, वो टिफिन में एकदम शेप ले लेता था वो। केक जैसा हो जाता था। और मैगी तो कम वो केक के जैसे अलग होता था।
हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। <laughs> हाँ जी। बिल्कुल <laughs> वो मतलब वो वो हाँ जी। जब स्पोक से उठाओ ना उसको स्पून से उठाओ तो वो पूरी-पूरी एक साथ उठ जाती थी। <chuckles> तो सब देख के बहुत हँसते थे। उस चीज़ का बहुत और उस उस टाइम के बाद उस चीज़ का टेस्ट, वो स उस फीलिंग, वो मतलब टाइम वो चीज़ अभी नहीं हो पाता है क्योंकि वो टाइम अब जा चुका है। हाँ जी।
हाँ, हाँ। <chuckles> <chuckles> हाँ। जी। वाकई में। सही बात है। बिल्कुल, देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं खास तौर पे देखिए मैगी की अगर आप बात करें अ, उससे ज़्यादा मुझको मैगी से ज़्यादा देखिए पराठा मिलता था अ, तिकोने शेप का और भुजिया आलू की सब्ज़ी है जो मिलती थी वो बड़ा मुझको याद आता है। और आप कोई भी मुझे बढ़िया खाना खिला दीजिए लेकिन सामने वो रख दीजिए तो मैं ज़ाहिर सी बात है अपने वो टिफिन की वो सब्ज़ी और वो पराठा चूज़ करूँगा। अ, जी।
और हाँ जी। जी। अच्छा जी। ओके हाँ जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल हाँ। हाँ। जो बीते हुए पल हैं, जो वो जो चीज़ें बीत चुकी हैं वो चीज़ें हमारे आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि वो चीज़ें मतलब ऐसा था ना कि हाँ, बचपन में छोटे थे, इतना अ, किसी भी चीज़ का इतना कोई टेंशन नहीं था। किसी भी चीज़ का आराम से खा खाओ पियो खेलो आराम से कोई टेंशन नहीं था। और आराम से ज़िन्दगी गुज़र रही थी, ऐसा लग रहा था कि हाँ, बस यही लाइफ है। कभी मतलब ऐसा सोचा ही नहीं कि हाँ, बस धीरे-धीरे, जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसे-वैसे हम लोगों का अ, खाने का अ अ, फिर उम, भी चेंज होता गया कि हाँ, पहले हम लोग मैगी सादी-सादी सी खाते थे। उसके बाद तीखा-तीखा सा पनीर खाने लगे। तो आपको पनीर कैसा पसंद है? कौन-सा पनीर पसंद है आपको?
हाँ। <chuckles> जी। बिल्कुल। हाँ। अ, देखिए पनीर अ, मैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पनीर का मैं इतना फैन नहीं हूँ हालाँकि। और मैं तो देखिए कुछ भी खा लेता हूँ। आप स्वादिष्ट अगर बनता है चाहे आप पनीर की भुर्जी खिला दें मुझको वो भी मुझको उतना ही पसंद आती है। हालाँकि ज़्यादातर देखिए ग्रेवी वाली पनीर मैं नहीं खाता हूँ, मुझको पसंद आता है सूखा। अ, या तो आप भुजिया खिला दीजिए उसकी बना के पनीर भुर्जी या फिर शिमला मिर्च के साथ जो काट के कहते हैं ना कि चिली पनीर जैसा जो बनाते हैं वो मुझको बड़ा पसंद आता है। तो सूखी सब्ज़ियाँ मुझको लगता है कि सूखी ही होनी चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है। क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी में मुझे नहीं पसंद आती है और वो स्वाद नहीं आ पाता है। बचपन से ही आदत है मेरी ये। जी।
अच्छा, अच्छा। जी। ओके जी। <laughs> हाँ जी, जी। बिल्क ओके, ओके। हाँ, हाँ। हाँ। <chuckles> अच्छा जी। नहीं, काफ़ी लोगों का ये होता है कि हाँ, मतलब मुझे भी ये ये मोस्टली बहुत लोगों का होता है कि बहुत कम ही लोगों को पनीर पसंद होती है, और बहुत लोगों का ये भी होता है कि पनीर फ़ेवरेट भी होती है। तो आज आज हाँ जी, आज तक आज तक का मतलब अभी तक का आपका सबसे फ़ेवरेट, जो अभी तक फ़ेवरेट हो, वो खाना कोई है आपकी रेसिपी में कोई भी?
जी। हाँ, हाँ, बहुत लोगो का है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि अ, बहुत सारे खाना होता है ना कि अ, जो आप कभी भी खा सकते हैं। तो देखिए, 2 चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हैं कि आप मुझको कभी भी एनीटाइम खिला दीजिए, मैं खा लूँगा, और उतने ही, कहते हैं ना, मन से खाऊँगा और हर बार मुझको स्वादिष्ट ही लगता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो नॉर्मल होता है घर का दाल-चावल। अब चूंकि घर से देखिए मैं काफ़ी दूरी पे रहता हूँ और एक बड़े महानगर में रहता हूँ, तो होता क्या है कि यहाँ पे घर जैसा स्वाद नहीं आ पाता है खाने में। और देखिए कंफ़र्ट फ़ूड तो वही होता है कि आप दोपहर के समय जो आप बढ़िया एकदम सादा दाल फ़्राई करके और चावल के साथ थोड़ी-सी सब्ज़ी रहे और साथ में आप खा लें, तो आनंद ही आ जाता है, मतलब आत्मा तृप्त हो जाती है। तो सबसे कंफ़र्ट फ़ूड तो एक तो ये होता है पहले नंबर पे, दूसरा होता है कि देखिए मैं बिरयानी खा लेता हूँ बड़े शौक से। और अ, राइस हालाँकि खाने में मैं बहुत ज़्यादा कोताही बरतता हूँ, लेकिन बिरयानी आप मुझको तीनों टाइम खिला दीजिए, मैं तिरियाँ तीनों टाइम खा लूँगा, वो मुझको इतना पसंद आती है। हाँ, हाँ बिल्कुल।
जी। जी। ओके। <chuckles> जी। <chuckles> जी। जी। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे बस-बस, आनंद ही आनंद है फिर! हाँ जी, बिलकुल। जी। उम, जी। अह <laughs> अच्छा वि वे बिरयानी फ़ेवरेट है आपकी। <chuckles> जी। ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे हम लोग घर के घर से दूर रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि घर जैसा खाना नहीं मिल पाता है। और जैसे वहीं आस-पास वहीं रिलेटिव्स कहीं आस-पास मिल जाते हैं फिर वो लोग बना के हमें घर का खाना खिलाते हैं दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी वो चीज़ कितना आनंद आता है खाने में। तो, हाँ जी। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत यादगार पल में एकदम वो हो जाती हैं और घर से घर उसके बाद जब ट्रैवल करके आप फिर से अपने घर आते होंगे, फिर वही खाना खाते होंगे तो उसका क्या फ़ील रहता होगा मैं जानना चाहूँगी?
जी। हाँ, हाँ। जी। सही बात है। बिल्कुल देखिए अ, बहुत सारे मुझे लगता है कि घर जाने के बेसब्री से इंतज़ार इसीलिए होता है कि भई आपको तरह-तरह की चीज़ें खाने को मिलेंगी और आपको केवल फ़रमाइश करनी है आपकी माताजी तैयार हैं और हर चीज़ आपको बना के दे देती हैं। तो घर तो स्पेशली मैं इसीलिए जाता हूँ देखिए खाने खाने के लिए जाता हूँ, और मैं नोट करता रहता हूँ कि भई क्या चीज़ में हो गया कि मुझे काफ़ी दिनों से मैंने चखा नहीं स्वाद या फिर नहीं खाया तो मैं एक लिस्ट सी बना लेता हूँ और वो लिस्ट मैं जाके अपनी मम्मी को दे देता हूँ। और उनको बोलता हूँ कि भई देखिए सारी चीज़ें जो मैं जितने दिन के लिए भी आया हूँ मुझको सारी चीज़ें ही मुझको खानी है ये तभी उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से होता है ना की अगले ब तब तक उत्साह आपका बना रहता है घर जाने के प्रति। जी।
<chuckles> जी, जी। <laughs> जी, बिल्कुल। <chuckles> जी। जी, हाँ जी। <chuckles> <laughs> अद अच्छा, जी। जी, ऐसा होता है ना कि मम मम्मा लोगों का प्यार मम्मी का मम्मियों को मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती हैं वो कि अगर पता चल जाए कि बेटा या बेटी घर वापस आ रहा है तो उनके लिए मठी पेड़े और जो भी कुछ बनाना पड़ता है सब बना बना के रख देती हैं कि मेरा बेटा-बेटी जो भी है वो आएगा आराम से खाएगा। उसकी हेल्थ थोड़ा और मजबूत कर दूँगी मैं। भले 10-15 दिन के लिए आया हो। लेकिन वो उस टाइम में बहुत ध्यान रखती है। तो आप बता सकते हैं कि मम अ, जब आप घर जाते हैं तो मम्मी आपके लिए क्या-क्या फेवरेट चीज़ें बनाती हैं?
हाँ। जी। हाँ। सही बात है। हाँ। अ, देखिए बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं और एक बड़ा मेरा फ़ेवरेट है देखिए मीठा बड़ा पसंद है मुझको, तो मैं कभी खीर खा लेता हूँ तो कभी हलवा खा लेता हूँ और अब देखिए चूँकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो गाजर का हलवा तो एक ऐसी चीज़ है कि आप मुझको रोज़ाना कहते हैं ना कि मैंडेटरी हो जाती है जैसे लोग दवाई खाते हैं खाना खाने के बाद अ, कि बहुत लोग होते हैं ना शुगर क पेशेंट या फिर एन बीपी के जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो वैसा मेरे साथ हो जाता है कि जब तक मुझको गाजर का हलवा नहीं मिलेगा डिनर के बाद ख़ास तौर पे तो मुझे खाना अधूरा-सा लगता है। और ये मुझको बड़ा पसंद है अब देखिए मैं बस आजकल मैं ये इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि घर कब जाने का मौका मिले, और मतलब इतना ज़्यादा मैं बनवा लेता हूँ कि कम ना पड़े और रोज़ मेरी मम्मी को मेहनत भी ना करनी पड़े तो एक बार में इतना ज़्यादा बनाइए कि कम से कम 2-3 दिन आपका काम चल जाए और बड़ा अच्छा है देखिए फ्रिज में आप रख लीजिए कभी भी गरम करके आप खा सकते हैं तो मुझको तो बड़ा
ओके। <chuckles> ओके। हाँ जी। <laughs> जी। <laughs> जी। जी। जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> ओके। जी। <laughs> बिल्कुल। हाँ, आराम से ही ये सब चीज़ें ना मतलब जल्दी-जल्दी खराब भी नहीं होती है और ठंडियों में तो बिल्कुल नहीं। इस टाइम तो ठंडियों का मौसम आ रहा है अब अब ज़्यादातर अब इस टाइम तो सबके यहाँ सबके घरों में आलू के पराठे गोभी के पराठे आलू मटर आलू ये <laughs> है ना? तो आलू से मटर आलू आलू मटर यही सब बनता रहता है सर्दियों के मौसम में हाँ जी, पराठे वान तो आपको पराठों में से कौन-से पराठे पसंद हैं?
हाँ। <chuckles> बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। सही बात है। जी। देखिए, मुझको प्लेन आलू का पराठा पसंद आता है। मुझे गोभी का प परा या मूली का वैसे खा तो मैं सभी लेता हूँ, लेकिन सबसे क्या है ना कि फ़ेवरेट कौन-सा पराठा है, तो चूँकि बचपन से देखिए जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा हमने खाया ही वही है, और कहीं भी आप किसी भी अ, मेरे लिए कहते हैं ना कि एक रामबाण डिश के भी समान है, खाने के समान है वो। किसी भी अनजान जगह मैं जाता हूँ, अगर मुझको कुछ खाने का समझ में नहीं आता है, या फिर खाने का स्वाद नहीं पसंद आता है, मैं चुपचाप वहाँ पे अ, आलू के पराठे ही ऑर्डर करता हूँ, उसी से खाता हूँ मैं। चाहे भले मुझको दोनों-तीनों टाइम खाना पड़ जाए। कई बार मे आइक ऐसा होता है कि किसी अनजान शहर में गया और वहाँ का मुझको खाना नहीं पसंद आया, तो आलू का पराठा तो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है, वर्सेटाइल, जो हर जगह आसानी से मिल भी जाती है और स्वाद भी इसका ऐसा होता है कि आपका पेट भर जाता है, मज़ा आ जाता है आपको। तो मुझे तो बड़ा लगाव है आलू के पराठे से खास तौर पे। जी।
ओके। जी। हुँ, हुँ। हुँ। ओके। <laughs> जी। जी। <laughs> जी। अ हाँ। हाँ। हाँ। हुँ। ये तो बात है। ये बात सही कही आपने। ये बात वैसे भी मतलब जैसे ग मम्मियों के हाथ से वो भरे-भरे, मोटे-मोटे से आलू के पराठे खाने में और उसके बाद ह हरी चटनी खाने में, चाय पीने में मज़ा ही कुछ और है। और वो भी मम्मी के हाथ का बना हुआ। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा यादगार आती हैं कि जब आप घर से दूर रहें तो। और अगर पहाड़ी इलाकों में चले जाएँ, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर चीज़ें, मोमोज़ वग़ैरह ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कहीं भी चले जाएँ। तो आपने ऐसा कुछ ट्राय किया है?
जी। सही बात है। हाँ, हाँ। बिल्कुल, देखिए, पहाड़ों पे तो मैं अक्सर जाते रहता हूँ और अभी मैं पिछले हफ़्ते ही हो के आया हूँ, और बड़ा अच्छा अनुभव रहता है। चाइनीज़ खाना खाना होता है मुझको, तो मैं देखिए, वहीं का पहाड़ों की तरफ जाता हूँ, मुझको बड़ा पसंद आता है। और चाहे आप देखिए, मोमो की बात करें, या फिर पर ये मोमोज़ से ज़्यादा मुझको पसंद आता है, थुकपा एक डिश होती है, थोपा। वो बड़ा अच्छा होता है, और होता क्या है कि उसमें देखिए, नूडल भी होते हैं उसमें और अ अ, सूप भी होता है उसमें। तो सूप आप पी भी सकते हैं और नूडल खा भी सकते हैं और दोनों चीज़ का समावेश होता है। एक बाउल में होता है और ढेर सारी सब्ज़ियाँ डाली जाती हैं उसमें। और अगर आप चिकन-मटन खाते हैं हाँ, और अगर आप चिकन-मटन खाते हैं, तो उसमें उसके पीसेज़ भी होते हैं अलग से। मतलब दोनों तरह का ऑप्शन उपलब्ध है। वो मुझको बड़ा ही कम्प्लीट मील मिलता है कि आप उसको खा के आपका पेट भी भर जाता है और मज़ा भी आ जाता है और गरमागर्म सर्दियों में अगर मिल जाए, तो बात ही अलग है। जी।
जी। ओके। <laughs> जी। ओके। ओके। जी। जी। चलो, बढ़िया है। <laughs> बिल्कुल। हाँ, तो वो सेहत के लिए भी सही रहता होता। हाँ जी। जी। हुँ। उम, अरे! बात ही अलग है। वो एक आता नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको? चाइनीज़ सूप, क्या बोलते हैं वो? उसको बना के पीते हैं। मेरे पापा भी पीते थे, वो भी बहुत सही लगता था। अच्छा, हम हाँ जी, जो भी होता हो। तो हम हम लोगों का मतलब ऐसा रहता था कि हम लोग नहीं पीते थे, ये सब नहीं पसंद था हम लोगों को। लेकिन काफ़ी लोगों को देखा है, पापा लोग बहुत एकदम एंजॉयमेंट से उसको पीते थे। तो उसका टेस्ट बता सकते हैं, कैसा होता होगा? <laughs>
हाँ नोट। नोट का। हाँ, हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल, आपने देखिए, आप गोलगप्पे तो आप खाती होंगी, ज़ाहिर सी बात है। तो गोलगप्पे का पानी भी देखिए लोग पीते ही हैं। अब वो क्यों पीते हैं? वो इसीलिए पीते हैं, क्योंकि थोड़ा हल्का, कहते हैं ना, चटपटा होता है, थोड़ा-सा तीखा होता है, कई बार अ, कई बार खट्टा-मीठा होता है। आप उसमें अगर लाल चटनी मिक्स कर देती हैं, तो उसका अलग स्वाद हो जाता है। तो ये ऐसा ही स्वाद, देखिए, जो सूप पीने वाले लोग हैं ना, उनको वैसा ही आनंद आता है सूप पीने में, जो गोलगप्पे का पानी पीने में आता है। वो चूँकि अब गोलगप्पे का पानी तो कहीं पे ठंडा मिलता है, कहीं गरम मिलता है। लेकिन सूप की एक ख़ासियत है कि वो गरमागरम ही परोसा जाता है और सर्दियों के मामले में ख़ासतौर पे, जैसे चाय का नशा होता है ना, सेम उसी प्रकार से मुझको लगता है कि सूप पीने वालों को सूप दे दिया जाए, तो उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जी।
हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। <laughs> ओके। जी। जी। जी। हुँ। <chuckles> जी, बहुत अच्छी बात है, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छी चीज़ें सीखने की मिली और रही बात सूप की, तो सूप ही अब मैं ट्राय करुँगी, अब आपने बताया है तो, और गोलगप्पे वाला उदाहरण भी दिया है अच्छा सा। मैं बिल्कुल, ज़रूर ट्राय करुँगी और थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो थैंक यू।
जी। हाँ, बिल्कुल। जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा है, ऐसे ही बातचीत